Alors oui, j'ai, heu, j'ai 1 très bonne anecdote. Heu, d'une erreur que j'ai faite et d j'ai appris énormément de choses, heu, ce jour là. En fait, heu, juste pour, heu, situer un petit peu l'histoire et le contexte, heu, j'étais encore étudiant à cette époque, ça devait être en 2015 et en fait, heu, on, avec des amis on s'était mis en tête de faire un voyage et en même temps on collectait des fonds, heu, pour une association et en fait on partait de Rennes et on allait jusqu'à Budapest en vélo.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ah! Waouh! OK. <chuckles> Et vous comptiez faire ça sur combien de temps?
<laughs> Alors en fait on avait prévu ça sur de mémoire c'était 43 jours et en fait, on était à on était à l'école, heu, encore à cette époque là. On est heu, on n'é on n'était à l'école d'infirmier et on avait créé une association
OK, oui. Ah, oui.
Et en fait, heu, on avait, heu, prévu un grand voyage comme ça où l'idée c'était de collecter des fonds sur la route pour les enfants malades. Et en même temps, on visitait en fait les différents hôpitaux européens, bah, pour pour rencontrer d'autres étudiants, pour découvrir, bah, comment ils travaillaient, dans quelles conditions, et cetera et pour créer des échanges. Mmh.
Ah mais c'est super ça, moi j'aime bien ça. Mmh, non magnifique projet. Et qui est-ce qui qui est-ce qui avait initié ça?
<laughs> Alors c'était un on était un petit groupe de potes, on était, heu, une dizaine à se lancer dans le projet. Heu, donc heu, on s'était réparti les différentes tâches, on avait créé une association et cetera. Donc on avait tout cadré, heu, c'était, heu, vraiment quelque chose d'officiel et en fait, au final on est parti à 6.
Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Oui, il y en a qui ont abandonné, <chuckles> avant le départ. <laughs>
<chuckles> Ouais c'est ça, il y a eu des blessés, il y a eu des histoires de vie, il y a il y a toujours des des choses qui font que malheureusement, heu, sur les 10 personnes qui voulaient partir et bah, on a perdu quelques-unes et il y a aussi des des gens qui se sont désintéressés du projet. Et heu, ça fait, bah, qu'au final on est parti que à 6.
Bah ou ou ou peut-être ils n'avaient pas envie de faire du vélo jusqu'à Budapest? <laughs>
<laughs> C'est ça, hein, pourtant on s'entraînait, hein, on s'est entraîné dur. On n'avait fait tout ce qu'il fallait pour rendre le voyage agréable.
Ah j'imagine, mais hem, qu'est-ce que vous aviez prévu enfin est-ce que tout était organisé où vous alliez dormir ou bien vous partiez comme ça à l'aventure?
Non on partait vraiment comme ça, donc on avait chacun nos vélos, on avait à peu près, heu, 15 kg de bagages chacun facile, entre les réchauds, les tentes, les sacs de couchage, enfin bref tout notre attirail et on a vraiment traversé, bah, une partie de l'Europe comme ça en vélo.
Ah ouais, et ouais. Ah ouais.